Nah, aku mau cerita deh sama Kakak nih aku lagi punya, kegalauan yang mungkin aku bisa sharing, siapa tahu nanti Kakak punya pandangan atau saran buat aku boleh banget loh, Kak. Jadi, aku tuh sekarang lagi sibuk gitu loh Kak, maksudnya ya karena tekanan bukan tekanan sih, lebih tepatnya tanggung jawab ya. Kalau tekanan kayaknya terpaksa gitu. Karena tanggung jawab, dan juga, apa, dan kebutuhan lebih tepatnya. Jadi aku tuh kayak ngambil beberapa pekerjaanlah gitu kan, nah ini ngebuat, eee, aku tuh kayak k kekurangan waktu untuk diri sendiri gitu. Jadinya kan k ada pekerjaan utama, ada pekerjaan passion, ada juga pekerjaan remote gitu kan. Nah jadi, kerjaannya tuh selalu open gitu kan. Nah, tapi yang aku rasain tuh jadinya kalau ada waktu kosong tuh kayak ngerasa sayang gitu pengen ngelakuin, mmm, khususnya yang me time itu hobi lah minimal gitu ya. Dulu aku kan punya hobi biliar nih, yang biasanya tuh seminggu bisa 2 kali, 3 kali, gitu ya. Nah, semenjak ada pekerjaan tambahan ini aku kayak, malah hampir kayak kehilangan minat hobi nih karena memang u m udah tujuannya tuh, "Wah, ini sayang nih kalau enggak kerja nih uang nih," gitu kan. Dan ya udah, eee, atau mungkin olahraga kayak padel aku suka juga sih pengen juga punya, hobi lain gitu yang mungkin bergerak kan karena aku ngerasa nih kayaknya kurang gerak nih, tapi memang, <clicks tongue> apa ya? Jadi, mmm, waktunya tuh sedikit banget karena memprioritaskan hal tersebut gitu loh Mas. Nah, mmm, sebenarnya kita wajib enggak sih menyisihkan waktu untuk hal tersebut Mas?
Boleh. Oke mudah-mudahan bisa ya nanti ya. Mh Apa tuh? Oke. Oh iya iya. Oh iya, oke. Ah, ya paham paham, mhm. Oke. Jadi e kamu ini ya, punya kerisauan ya. Jadi kamu punya hobi, punya ini ya, punya aspirasi untuk aktif gitu lah ya, olahraga, kemudian tapi kayaknya, eee, makin ke sini makin kurang ya, kurang waktunya dan juga tadi ada rasa sayang gitu. Karena dengan di terbukanya, kan kalau misalnya aktivitas hanya bekerja kantoran gitu kan kayak udah dipatok lah ya, waktunya gitu. Dan kamu kayak udah kebuka nih kan nih jalan untuk kemudian ada aktivitas lain juga di luar kerjaan yang utama tadi ya. Jadi kemudian kamu biki jadi sayang gitu, kalau enggak di kalau ditinggalkan kemudian penghasilan itu gimana gitu kan. Nah, ya sebenarnya pasti sih, eee, akan jadi ini sih, jadi dilema lah gitu ya. Anta apalagi sebenarnya kan ya, secara normatif penting ya gitu, aktivitas fisik, olahraga gitu. Apalagi ada sisi ini ya, sisi kemudian komunitas atau kemudian bersosialisasinya itu juga penting gitu, ya kan? Nah, sebenarnya sekarang, eee, aku p p pengen tahu dulu nih, sebenarnya, mmm iya, untuk kalau sekarang yang kamu rasakan ya, hobi itu bagi kamu e tadi ya, m misalnya biliar itu sebenarnya e seberapa penting sih buat kamu ya, secara nilai gitu ya, secara prioritas lah dalam hidup sebenarnya, s terlepas dari ini, tadi kan sebenarnya banyak ya, banyak, eee, gangguan karena misalnya tadi juga harus bekerja dan seterusnya. <sniffs>
Iya, betul. Mhm. Betul. Betul banget, Mas. Mhm. Ya, betul. Boleh-boleh. Mmm, sebenarnya sih, mmm, yang aku rasain sih kalau lagi main hobi ya ri ini sih jadi, apa ya, ya kebutuhan sosialku jadi terpenuhi gitu ya. Terus juga, ya karena biliar kan salah satu permainan yang s se cukup seru juga kan. Jadi, ya ada entertainment-nya juga aku dapetin. Jadi, memang yang aku rasain sih seru aja gitu, fun, main, tapi memang, eee, ya itu dia, kesenangannya mulai hilang karena lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih penting kali ya. Karena kan, mmm, aku tuh pernah ngerasain kayak enggak punya duit tuh enggak enak banget gitu ya dan s sekarang giliran ada kesempatan terbuka, aku kayak, "Jangan sampai ini kita lepaskan kesempatan ini." Gitu loh, eee, buat nabunglah, buat prioritas, yang lain-lain gitu kan. Jadinya gitu sih, tapi, mmm, ya jadi konsekue e kan setiap setiap keputusan kan ada konsekuensinya Kak, ya? Jadi aku ngerasa, "Oh, ini mah bagian dari konsekuensi kali ya," mmm, "harus ngurangin hobi," gitu. Tapi satu sisi juga kayak kangen juga nih mau ngelakuin hobi. Kan, kalau hobi kan, eee, laki-laki semua gitu kan, biasanya kalau main biliar kan laki-laki semua, jadi kadang-kadang ada men's talk-lah di situ yang yang memenuhi kebutuhan, mmm, laki-laki untuk ngobrol sesama laki-laki juga sih, gitu.
Mmm mhm, iya. Hmm hmm. Betul, paham sih, hmm. Hmm. Iya, heeh. Hmm. Oke, paham paham. Berarti kan memang selain masalah kebugaran, sebenarnya juga ada yang ag agak lebih ini ya, mungkin lebih, eee, dirasa penting gitu kan leb proporsinya itu lebih ke tadi, eee, enjoy, kemudian juga bisa bersosialisasi nih. Berarti kan sebenernya, kalau aku mau tanya juga misalnya, ada enggak aktivitas lain yang misalnya olahraga yang bisa kamu lakukan kayaknya juga enggak terlalu relevan, ya? Karena misalnya kalau kamu cari waktu, misalnya olahraga di pagi hari, terus sendirian gitu kan, kamu enggak akan enjoy, dan enggak akan ngerasain manfaat yang maksimal berarti, ya? Mungkin seperti itukah?
Iya. Iya. Mmm, nah sebenarnya enggak juga sih Mas maksudnya, aku punya juga keinginan untuk bisa, eee, mendapatkan kesenangan di lari gitu ya pagi-pagi pengen banget cuman memang. Belum tahu gimana cara mulainya sih lebih tepatnya ya, eee, heeh, kayak bingung gitu mulai dari mana ya? Atau mungkin sempet kepikiran kayak, "Oh beli treadmill aja kali ya," karena kan ya enggak tahu deh itu bagian dari hobi kah atau enggak gitu ya, eee, tapi walaupun mungkin olahraga lari itu aku hidupin kayaknya aku tetep butuh, 1 aktivitas yang memang bersosialisasi sih kayak biliar tadi gitu ya atau padel kan lebih kayak, ada, eee, interaksi lah di dalamnya gitu sih jadi, malah nambah slot waktu yang tersita sih menurutku ya.
Mhm. Oh oke, mhm. Mhm. Oke. <clicks tongue> Oke oke. Nah berarti kan sebenernya lebih ke ini ya keseimbangan nih, kayak karena mungkin, eee, dengan aspirasi tadi ada dari sisi banyak ya tadi dari kesehatan juga dari sisi meluangkan waktu, nah kamu berarti perlu nih kemudian untuk me menyusun, ya kayak misalnya bagaimana bisa mendapatkan itu semua kan yang terbaik lah jalan tengahnya, gitu kan. Berarti, eee, selain pekerjaan juga ada aktivitas selain tadi misalnya freelance atau re pekerjaan remote yang, kira-kira sampai titik mana gitu kan. Nah, oke aku mulai paham nih sekarang. Jadi, kamu butuh titik tengahnya kan? Nah sebenarnya, eee, kalau aku lihat sih, kita kayaknya perlu kamu perlu ini ya perlu menentukan, semacam batasan minimal gitu supaya, eee ya batasan minimal ini dari tadi. Misalnya terkait, eee, sosial jadi kamu bagi nih misalnya tadi aktivitas yang terkait sosial be seperti biliar dan padel, kemudian aktivitas, mmm, secara umum bisa aktivitas mencari nafkah gitu mencari uang, dan juga tadi misalnya untuk meluangkan waktu untuk kebugaran secara umum, gitu. Nah
Mhm. Iya betul. Betul. Mhm. Wah gimana tuh? Oke. Mhm mhm. Oke, jadi dipisah-pisah ya?
Betul jadi kamu harus punya semacam apa ya batasan atau threshold yang kamu harus penu yang harus dipenuhi. Jadi menjadi komitmen lah gitu, "Bahwa aku harus penuhi," gitu dan itu, eee, setelah kamu komit, eee, kamu akan jalankan jadi kamu enggak akan ngelihat ke belakang lagi bahwa ini sayang, gitu banyak kan saling konflik lagi. Jadi memang perlu ini sih kayak perlu, eee, me mensepakati dengan diri sendiri kemudian, eee, nanti menjalaninya. Tapi tentu kemudian dengan, eee, ini ya menyusun sesuatu yang sangat realistis sih jangan sampai kemudian kamu overcommit kemudian kamu gagal, baru jalan 1 minggu nanti bahkan, ngeganggu sih ngeganggu kayak kepercayaan diri kamu dan kemudian nanti malah ya makin kacau lah gitu jadwalnya ya.
Mhm. Iya sih. Mhm. Ya. Betul sih. Mhm. Nah sebenarnya aku udah, eee, udah pengen melakukan hal tersebut sih, Mas. Tapi ada, kendalanya nih. Jadi di saat aku mul mungkin mau menentukan oke hob misalnya ya hobi setiap Rabu malam, gitu ya. Tapi karena biliar ini dan padel ini kan olahraga yang melibatkan lebih dari satu orang ya. Kadang-kadang tuh, nyesuain waktunya tuh, sulit nih nggak bisa sesuai dengan slot yang memang kita tentuin. Nah di saat slot yang available tuh ada, kadang-kadang ya kita ada kerjaan, gitu ya. Kadang-kadang kita ada kesibukan lain. Jadi agak sulit untuk menemukan, mmm, ja jalan tengahnya sesuai dengan, e jadwal yang kita mau gitu. Nga nah yang paling possible adalah, mmm, olahra e ini sih apa, mmm, hobi yang seorang diri gitu. Nah paling pilihannya kalau enggak lari tadi aku juga sebenarnya punya satu hobi lagi sih, main game sih. Nah itu juga akhir-akhir ini tuh enggak pernah, e aku lakuin lagi sih, karena ya itu tadi mikirnya kayak, "Sayang nih mendingan untuk kerja kali ya," gitu.
Oke. Iya. Oke. Oke oke. Mhm. Oke oke. Jadi memang sih agak kontroversial ya kalau game itu karena memang sering diatributkan dengan adiksi ya atau kecanduan, gitu. Mungkin aku sih paham kamu mungkin khawatir nanti kalau keterusan malah kemudian kamu ngabisin waktu ya, untuk kemudian aktivitas tadi misalnya pekerjaan sampingan. Nah sebenarnya tadi, eee, udah betul sih misalnya kalau kamu memutuskan misalnya, ya udah aku enggak main game, tapi lebih fokus ke yang peker e ini ya olahraga, olahraga tadi ada pilihan. Nah sebenarnya kamu bisa ini ya menentukan misalnya tadi kalau misalnya aktivitas, eee, tambahan atau pekerjaan itu terkait yang memang ada komitmen terikat waktu ya. Jadi enggak bisa digeser, tentu kamu harus pilih itu, gitu. Jadi memang kamu bisa me memberikan semacam panduan-panduan. Jadi setelah kamu menentukan apa aja nih tadi, eee, pilihan-pilihanannya kan ada 3 aspek ya. Nah tiap 3 aspek ini kamu bisa bikin rules sendiri sih yang tadi, e setelah tiga aspek tadi batasannya harus realistis, maka dengan sendirinya aturannya pun akan realistis juga nih. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya pekerjaan ini memang terkait ya waktu ya time bound berarti ya kamu harus kerjain itu. Otomatis kalau bentrok dengan, eee, misalnya jadwal misalnya, e teman-teman yang lain untuk main padel atau misalnya biliar, berarti kamu bisa gantiin itu dengan misalnya olahraga sendiri, bisa terus tadi ya treadmill, atau misalnya lari, bisa bahkan ada lari di kota itu kan bisa kadang-kadang malam-malam, gitu kan. Atau, eee, jadi, di eee, taman kota gitu kan. Nah, tapi kamu bisa milih kemudian yang durasinya sesuaikan, gitu. Enggak mesti harus benar-benar jogging yang lama gitu, aerobik 45 sampai 90 menit. Kamu bisa lakuin kayak interval training 15 sampai 30 menit juga udah keluar tuh dopaminnya, gitu.
Mhm. Iya. Betul! Mhm. Mhm. Oke. Iya. Mmm, oke. Mhm. Betul sih. Oh, iya juga ya. Mhm. Mhm. Iya iya betul. Wah aku enggak kepikiran sih bener juga ya kata, mmm, Kakak gitu ya kalau misalnya, bisa disesuaikan bisa fleksibel gitu ya kalau, mungkin waktunya enggak cocok buat main biliar padel ya udah lakuin hobi sendiri gitu ya, eee, dan nggak perlu berat-berat ya kayak, ya selama ini sih aku ngerasa itu kayak, olahraga tuh kayak butuh ngeblok waktu sejam gitu ternyata memang 15 menit, 30 menit, asal konsisten juga kayaknya udah oke juga ya untuk, progress awal gitu ya oke deh, eee, e mungkin ada saran lagi enggak sih Kak buat aku?
Betul. Ya kuncinya sebenarnya tadi ya intensitas juga sih. Intensitas tadi kan karena, eee, lebih ke, eee, ini ya untuk ngasih kamu reward ya jadi sebenarnya tadi dopamin aku maksud adalah, eee, memberikan reward. Jadi, secara umum juga kamu ketika membagi itu setelah menentukan, apa namanya, aturan gitu kemudian kamu menentukan juga nih kemudian milestone yang, ketika kamu raih misalnya kamu sukses nih melakukan jadwal ini selama 1 minggu atau berapa minggu, kamu harus memberi hadiah kepada diri sendiri untuk merayakan, rayaan rayaan kecil misalnya kan, eee, kamu tadi misalnya bisa dengan membeli peralatan tertentu misalnya yang terkait salah satu hobi kamu sebagai, ya tadi kan seka sekalian iya reward sekalian juga bisa menjadi memfasilitasi hobi sehat kamu gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Reward ya, mhm. Menarik nih. Oke deh aku jadi ngerti dan udah enggak galau lagi sih sekarang, aku jadi punya alasan untuk melakukan hobi karena ada reward tadi ya dan juga yang pastinya, hobi itu bisa fleksibel ya mungkin bisa pilih beberapa hobi dan itu bisa saling mengisi di saat, mungkin yang lainnya bentrok. Oke deh Mas terima kasih loh atas, pendapatnya dan juga, eee, point of view-nya ini sangat membantu aku banget nih untuk bisa meluangkan waktu untuk hobi.
Dopamin. Oke. S sama-sama, senang juga mendengarkan cerita kamu nih mudah-mudahan terus bisa sehat ya dan kemudian beraktivitas. Iya.
Wah. terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi.
Oke, sampai jum